ハードルが高いハードル高いな、ちょっと。
はい。 <laughs> え、ちなみにお祭りって、あえと、ほあんまり外で人に会いたくないとのことだったんですけど、参加する時は家族と参加するんですか？ひとりで？
はい。 はい。 ああ。いや、どうなんすなんかなんかその、知ってるともなんていうんですか、そのちゃんと仲いい友達だったり、したらいいんですけど、なんちょっとよく、なぜあんま仲良くない、てか多分学校の、ちょっとよくわかんない、あんま喋ったことない友達と遭遇する、ちょっと気まずいじゃないですか。言うても。
ああ、仲良い友達。ああ、はいはいはいはい。 うんうん。 わかります。それはめっちゃ分かります。
だから、ちょっとそこら辺の、とことはととあんま会いたくないなっていう。
うん。 うんうん、あ、そういうことか。あ、確かに確かに。私もそうですね、うん。
そういうことですね。 そうですそうです。
うんうん、あ、じゃあ、仲いい友達と一緒に参加するんですね。ふ。
そうですそうです。そうなんすよ。なんかあの、その、その地元なんで、その店側の経営とかもできるんすよ。ちゃなんて、その、そのま、その地域の、そ地区の、その場所とかってあって、て的屋で、こうした、射的とか？ほんの店の手伝いとかできるんで、それも面白かっ
うん。 はいはい。 うん。 うん。 ああ。 ああ！良いですね、楽しそう。うん。
そうそうそう。それは結構その、面白いですよ。
はいはいはい。おお、あ、じゃあ、え、店の、お店の、ひひ店番をやるってことですか？おお、そっかそっか。
す、そうそうそう。 あ、そうですそうですそうです。 まあ、やっぱ、なかなか体験できないじゃないですか。しょう小学生とかだと。
そうですよね。 うんうんうんうんうん。たそれは楽しそう、良いな。
特にね。 あ、そうなんです。
ええ、いいな。地元のお祭り。すすごいなんか夏祭りすとかもすごい長く行ってないんで行きたいです。
うん。ああ、行きましょう、じゃあ。
え、花火とかもあるんですか？
花火もま、一応ありますよ。
おお。